Iya, jadi pertama kan, eee, datang klien minta ya, "Ini saya ada," apa ya, "ada, bersiul ya," <chuckles> iya, bersiul, "musik bersiul, coba buatkan dulu musik musik dari siulan saya gini." Wah, saya coba buat gitu kan, terus sampai 3 hari, nih 5 dolaran 3 hari kita kerja, betul. <giggles>
Oke. <chuckles> Itu berarti pada saat itu $5 itu per projek, ya? Per hasil yang kamu antarkan ke klien, gitu ya?
Lima dolar. Heeh, jadi kan di Fiverr itu kan ada package gitu, ada paket, gitu kan, iya. Kebetulan karena kita dalam promo, ya, udah paket $5. Saya nggak pakai ini dulu, Mas, nggak pakai paket kan, jadi satu harga untuk semua gitu kan, lima dolar promo gitu kan, <laughs> 3 hari ya lima dolar bikin musik. <laughs>
Heeh. Oke, oke, promo, ya. <laughs> Oke, jadi 3 hari, ya. <chuckles> Oke oke, terus terus gimana tuh setelah 3 hari?
<chuckles> Tiga Ah, setelah 3 hari, eee, jadi kan, eee, saya meng eee, ladeni terus yang, apa yang dia mau, gitu kan. Karena sepertinya dia tahu kita produser baru kan. Eee
Oke, jadi selama 3 hari itu tadi artinya tektokan terus, gitu? Tidak satu kali selesai jadi?
Tektokan. Heeh, tektokan terus, nggak nggak langsung jadi, bolak-balik, memang nggak intens, gitu kan, karena beda time zone. Ah, saya pun habis kerjain kirim ke dia, tunggu mungkin 6 jam, 7 jam, baru dia balik lagi karena beda time zone kan. Nah, itu dia. Jadi, ya udah, selesai, kirim, eee, dapat rating. Eee, saya kan cari rating dulu, dapat rating 5, gitu kan, karena kita udah, eee, ini kan dia kan, ud $5, wah, lima dolar, eee, dalam 3 hari, aja, sampai berapa dia dapat, hampir Rp30.000.000 untuk 1 hari, 1 second, 2 jam ya, 2 jam. <laughs>
Oke. Iya iya iya iya. Betul. Iya iya. <chuckles> Iya iya. Betul. <chuckles> Ya, namanya mau gimana lagi ya, karena kita belum ada reputasi dan portofolio sama sekali, gitu kan.

Heeh, jadi kan, eee, di marketplace di toko digital saya kan, eee, tertuang tuh, eee, saya, eee, tolong, eee, hubungi saya dulu sebelum memesan order. Jadi, eee, se seorang klien itu bisa langsung tekan order Mas, heeh, langsung pesan, gitu.
Pesan. Oh gitu tanpa konfirmasi terlebih dahulu ya, bisa langsung pesan order ya?
Iya, bisa langsung pesan order. Jadi saya tulisnya a hubungi saya dulu, kita nego-nego dulu, mungkin, eee, harganya bisa di ini kan, kan padahal sebenarnya saya kan pengen tahu nih kayak gimana.
Oke oke. Iya iya iya iya, dari pada nanti setelah kita, apa, kerjakan tapi bermasalah gitu ya, mencegah itu terjadi gitu ya?
Iya Mas, nah jadi, eee, klien yang bermasalah itu biasanya klien yang suka, eee, nego dan dia banyak minta gitu, banyak
Banyak minta, m pengennya hasilnya bagus gitu ya tapi harganya murah gitu ya? <laughs>
Yang heeh, overly kritik kali ya gitu ya. Nah kembali ke topik nih kan, kembali ke topik kita tadi nah, eee, ini kan, eee, saya lihat udah nggak sustainable nih. Kalau saya teruskan di sini nggak nggak akan ini, nggak akan saya nggak akan bisa lihat masa depan itu nggak nggak saya lihat di platform ini. Nah, eee, kan ada baiknya kita nggak cuma telur kita nggak cuma di basket satu ini semua telur kita kan, kita taruh telur kita di basket lain juga kan?
Oke oke. Iya. Oke. Oke, betul. Di tempat yang lain ya, dikeranjang yang berbeda gitu ya?
Tempat yang lain. Mhm, jadi saya mulai lagi di platform lain, karena banyak platform lain yang, eee, yang bisa menampung. Heeh, ya nah, eee, saya kan udah ada porto portfolio di tempat ini gitu kan, nah saya pindah ke Upwork, eee. Nah, Upwork ini beda Mas, eee, mungkin Mas pernah dengar gitu kan, Fiverr ini kalau yang saya lihat, ah Fiverr ini lebih ke hobi dan nah kalau Upwork ini lebih ke bisnis, eee, dia lebih ke profesional. Nah kalau dari segi, apa ya, dari segi klien memang di Fiverr ini, eee, klien, eee, berkala dat datangnya itu lebih sering gitu kan. Kalau di Upwork heeh, kalau di Upwork, dia beda sistemnya klien yang pasang lowongan, pasang job job posting ya kan, nah.
Menawarkan, eee, sejenisnya gitu ya, yang sama gitu ya? Oke. Upwork. Oke. <laughs> Oke. Iya, ya ya. Bisnis. Oke. Betul. Oh gitu ya? Oh gitu. Jadi kita yang melamar gitu?

Iya iya, jadi kan dulu, eee, kalau s diambil latar belakangnya gitu kan kenapa bisa saya sampai dapat kesempatan ini gitu kan, jadi dulu ini saya kan bergerak di bidang kreatif gitu kan, eee, terutama di komposisi musik gitu kan. Nah, kebetulan, mmm, saya ini, eee, udah profesional, artinya profesional itu bukan dalam expert gitu Mas ya artinya profesional, eee, udah menghasilkan uang gitu kan dalam musik ini walau
Heeh. Oke. Oh. Oke. Oke jadi sebuah profesi ya.
Iya itu dia kata-kata yang betulnya Mas, ini udah jadi profesi, eee, walaupun gak ada sumpah jabatan kan <chuckles> mana ada sumpah jabatan untuk produksi musik. <chuckles> Nah, eee, dulu, eee, ketika saya sudah berhasil apa ya, mmm, jad ini sudah jadi profesi menghasilkan uang, tapi dalam segi finansial itu masih nggak cukup Mas kan saya kan, apa ya, dalam marketplace Mas saya, eee, ini istilahnya saya terjun dalam marketplace gitu Mas.
<laughs> Iya iya iya iya terus? Oke. Oh jadi Oh kayak platform menawarkan jasa kayak gitu ya.
Betul sekali, platform menawarkan jasa kalau olshop itu kan menawarkan produk gitu kan olshop, <chuckles> kalau ini menawarkan jasa, eee, Mas Mas seperti kan udah familiar dengan marketplace gitu kan, heeh, job marketplace nah platform dulu kan saya platformnya kalau Mas mungkin pernah denger Fiverr gitu kan, platform Fiverr. Ah Fiverr itu kan dari kata 5 <laughs> Fiverr gitu kan $5, nah ketik <chuckles> $5-an, eee, itulah artinya Mas lima dolaran gitu kan ya, bisa bisa kerja apa aja, tapi ba eee, harga terendah yang bisa ditawarkan $5 nah itu pertama heeh, $5-an. <chuckles> $5 berapa dulu ya? Rp70.000-an kan, nah dulu pertama ketika saya terjun di situ memang $5-an gitu kan yang buat musik $5-an karena, eee, awal-awal dulu kan, eee, apa ya, eee, kita ketika terjun pertama kita kan, eee, saya kan nggak punya portofolio Mas gitu kan.
Produknya oke. <chuckles> Oh, iya iya oke oke terus terus gimana? Oke, heeh, pernah. <chuckles> Iya betul betul. <laughs> Iya iya, oke oke. lima dolar oke. Iya sekitar itu. Betul betul betul jadi orang belum terlalu percaya sama kamu gitu kan?

Eee, dia pun kasih harganya per apa ya, per per jam gitu kan, per jam berapa kerja kita. Nah, setelah saya, ah, udahlah di di sana pun enggak sustainable, siapa tahu di sini bisa, ah, berapa lagu kita kasih udah enggak apa-apa. Jadi, eee, akhirnya saya pakai portfolio. Nih, lagunya lagu orang buat portfolio nih.
Heeh. <laughs>
Lagu klien saya di Piper. Nah, saya kasih ke situ akhirnya di dia menghubungi kembali, dia kasih kontrak langsung kan. Kontrak kontrak kontrak kerja gitu, jadi kontraknya per genre gitu. Jadi, eee, per siklus ini anda, eee, silakan, eee, kasih ber berapa lagu yang anda bisa buat selama siklus ini, misalnya 6 bulan gitu. Jadi 1 lagu itu, mmm, di diberikan ke kita sat £120. <laughs>
Oke. Heeh. Kontrak. Senilai? Oh, gitu. Heeh. Wow, lumayan gede, ya?
£120 berapa tuh, eee, hampir dua juta kan. Iya, jadi 1 lagu segitu dibayarnya.
Mungkin dua juta. Iya iya iya iya. Itu tidak ada batas waktunya, misalnya seminggu 1 lagu atau sebulan selagu, enggak, ya?
Eee, per cycle per cycle. Jadi cycle-nya, per siklus itu enggak enggak dikasih tahu, kapan siklus ke depannya ta eee, bakal dikasih briefing lagi untuk genre selanjutnya. Jadi, silakan kita, eee, buat aja lagu berapa banyak, jadi itungan dalam 2 minggu saya buat lagu sampai 7 buah gitu kan, kali Rp2.000.000 berapa tuh kan. Nanti habis itu, kita bisa kasih lagi gitu kan. Jadi, itulah yang betul-betul kesempatan besar, Mas. Jadi sampai sekarang saya masih merasakan, dampaknya sampai sekarang. Itu dia.
Oke. Waduh. <chuckles> Iya iya iya iya, panen ya? Oke. Heeh. Oke, jadi, ternyata dalam kehidupan ini ada beberapa kebetulan yang bisa mengantarkan kita ke sebuah kesempatan yang besar ya, seperti yang kamu alamin tadi, gitu ya. Dan sampai sekarang pun, kamu masih merasakan dan meyakini hal-hal seperti itu memang terjadi alamiah saja gitu ya, dalam kehidupan, gitu ya?
Iya, betul.